Mm, talagang kailangan mong maging batikan, ano, tsaka hindi ka mahiya mata magtanong kundi maliligaw ka nakakatuwa naman yan.
Oo. Oo, tapos very specific sila sa time, di tulad sa'tin mga Pinoy, mga Pilipino time. Oo, oo, oo. True! True. <laughs> Mm.
Ay ganun ba. <laughs> Laging delay, laging late. <laughs> Mm, naku, naku, <laughs> isang oras, dalawang oras pero
Pilipino time, hmm.
Mm, pero ano yung mga bagay na pinakanagustuhan mo sa Japan?
Siguro ano, um, yung mga yung mga yung mga tourist spots, yung ano, may mga buildings tapos gusto ko rin yung ano, yung mga ukay-ukay nila doon, mga secondhand.
Hmm. Ay oo. Ay meron ba? Talaga marami ba?
Oo, yung sa second street, kasi yung mga alam mo ba yung mga yung mga ano, yung mga pumupunta sa Japan, pinakamadami talaga sa kanila yung mga mga branded bags. May mga Coach. Sobrang mura, sobrang mura.
Hmm. Oo. Ay wow! Ah, kaya pala! Ah, kay nagtataka ako parang may nakikita ko sa social media na 'pag galing sila ng Japan parang ang dami nilang pasabay, parang ganon, ay ganu iyon pala.
Mm. Mm. Oo naman. Oo, <chuckles> true. Tapos alam mo ba yung mga online sellers, kasi may specific ano sa Japan parang hindi ko na alam pa basta hindi sa Osaka, hindi sa Tokyo nakalimutan ko yung pangalan, ah, basta hindi basta, may mga ano, may mga certain na stores dun mga lahat Louis Vuitton mga branded, tapos yung mga online sellers, di ba, binebenta times ano na, times two, x3 na yung ano nila. Oo true, kaya daming mga akala lang natin mga online sellers pero ang laki ng kita nila promise. Oo.
Hmm, hmm. Oo. Mm, ano meron? Ah. Wow! Ang galing. Oo dito. Ay wow, ang laki na kita ah. <chuckles> Oo. Ay wow! Ang ano naman nun, ang ganda naman. Ikaw rin ba magbabalak ka na ba ng mag-online selling?
Mm. Um, ano hin ay ano nag may may page ako parang hin ano lang dahan-dahan pero hindi sa hindi mga bags kasi malayo sa malayo sa Japan. Siguro dito sa ano nasa abroad din kasi ako. So yung yung mga pinopost ko yung mga shoes. Shoes naman sa akin. Kaso lang
Mm. Ah, oh. Hmm. Ay oo, parang mas mabenta nga yung shoes sa ibang bansa ano?
Uhm, hmm, 4 palang yung nag-order sa'kin eh tapos parang nag, ah, nagwo-worry ako kasi mahal yung pagpadala. So parang iniipon ko kinukolekta ko yung mga nag nag-order para isahan yung balikbayan box kasi sayang din. Mm.
Mm. Ay oo. Order. Mm, ay totoo. Pero sana magtuloy-tuloy yan, napakagandang oportunidad eh, grabe.
Salamat. Aha, ikaw ba kung papipiliin ka, saan bansa ka, mong gustong pumunta?

Mga alahas? Ah, siguro Ongpin kasi may ka kakilala mama ko dun, eh.
Mahilig ka? Ayun, sa Ongpin. Oo, sa Ongpin. Maganda tala oo, maganda dun, kasi 'yung iba parang, ah, 'yung sa mga nasa probinsya parang ano, um, parang hulugan hulugan 'yung ano nila. Tapos 'yung pautang siyempre tu tutubo kasi 'di ba pautang nga 'di ba ayun. Ayun, kahit papaano kasi 'pag business naman kahit pa pakonti-konti 'pag iipunin mo taba talagang ano
Mm. Ay, oo. Mm. Oo. Grabe. Oo. Kahit konti lang 'yun 'pag nagsama-sama malaking bagay din ano? Grabe, nakakatuwa naman ang dami kong natutunan ngayon talagang oo nga, eh, parang, kahit hindi pa ako nandun sa ibang bansa alam ko na mga dapat kong gawin, <laughs> mga hindi ko dapat gawin. <laughs> Mm. Salamat ha, ang dami kong natutunan.
Mm. Oo. Oo, true. Mhm. <laughs> Basta ano <laughs> Oh. Oo, dapat maging ready lang palagi. Oo, uy maraming salamat din sa time mo.
Ay, walang anuman. Sa ulitin, kuwentuhan ulit tayo. Oo. Paalam! Ingat!
Mm. Sa uulitin, paa oo, paalam.